Ouais c'est vrai que ça c'est une question intéressante. En fait, moi, j'ai commencé le sport, j'avais 8 ans. Et, là mes parents m'ont inscrit, heu, au judo pour commencer, donc, heu, même entre 4 et 8 ans, je crois. Et, ouais après j'ai c'est avec un ami, heu, mon voisin, quoi, il m'a fait il avait 16 ans à cette époque et moi j'en avais 8. Il m'a fait commencer la boxe. Et lui était amateur, en fait.
OK. Ah waouh. OK. OK. Boxe, heu, française? Boxe, heu
Heu, anglaise. Lui il m'a après, ouais, après j'ai j'ai fait tous les sortes de boxe mais il m'avait mis à la boxe, heu, anglaise. Parce que c'est la plus physique d'après lui, les jambes c'était pour se reposer. <chuckles> Et hem, <chuckles> et, ouais du coup, bah, ça, ça allait ça a été la pratique seule, j'ai été baigné dedans, puis après j'ai fait, rugby, foot, basket, heu, tout ça mais, ouais, mais vraiment l'école du sport individuel, c'est ça qui m'a qui m'a le plus, heu, marqué. Ouais.
OK. Mmh mh. D'accord. <laughs> Ah oui! Tu as l ouais, qui te parle le plus aussi, heu
Ouais, le fait de de se concentrer sur quelque chose, mais il y a pas il y a moins de paramètres à prendre en compte et tu es vraiment centré sur toi. Hem, donc heu, moi j'ai fait m ouais, badminton, football américain, heu, heu, capoeira, hip-hop, heu, plein de trucs mais, ouais. Tout le seul moi c'est vraiment ce qui m'a marqué. Ouais.
Mmh mh. Plutôt du coup, ouais en ouais surtout en solo. Et pour quelle raison du coup? C'est que tu te sens peut-être freiné par les autres? Ou pas en accord? C'est quoi qui qui te «gêne», entre guillemets, avec les autres?
Oh, mais, par exemple, heu, à l'époque, bah, il y avait beaucoup de personnes qui qui étaient surtout fan de foot ou des trucs comme ça, du coup moi je me suis dit: «Bon, allez, ouais, on va tester ce sport là aussi». Et et puis, heu, ouais on va suivre, on va on on on se ferme pas des portes. On on on on ouv on explore un petit peu. On est curieux, quoi. Mais heu, mais ouais, des fois, bah, sur le terrain, bah, voilà, tu es tu tu t'ennuies un peu, quoi, le ballon il vient pas et puis, tu dois tu dois être attentif à ce qui se passe autour de toi, tu es pas voilà. Moi j'aime bien quand ça bouge vraiment tout le temps, tu vois?
Mmh mh. Mmh. On va suivre. <chuckles> Mmh mh. Beh, oui. Mmh mh. OK. Et et pour toi, il y avait pas d'autres sports, du coup, co, où ça bougeait du coup assez?
Ouais, et heu, puis c

Ouais c'est ça mais c'est pour ça, il y en a ils critiquent heu, que ce soit même internet, si on parle seul ou en groupe, heu, tu te dis: «Bah là, si tu as envie de contacter quelqu'un, tu peux le contacter, tu as pas besoin d'être avec lui. Tu te tapes pas aussi le trajet pour aller contacter cette personne en tapant à sa porte». <chuckles> Ouais. <chuckles> C'est bien
Mmh mh. C'est sûr. <chuckles> C'est vrai que ça facilite beaucoup les choses.
Ouais, ouais. Mais ouais c'est mais pour le coup, heu, à gr grâce à toutes tes questions, ça me donne envie aussi de, heu, de de d'explorer la chose, heu, du collectif, heu, mais mais, ouais, c'est moi, c'est plus
D'accord. Donc tu aimerais tenter quoi alors du coup?
Heu, ouais, les trucs de groupe, peut-être, heu, j'ai j'ai le j'ai le livre pour apprendre le chinois, par exemple, à côté de moi, ça fait 6 mois que je dois m'y mettre. Je l'ai pas ouvert. On me l'a offert en plus. Ça va faire 1 an qu'on me l'a offert. Parce qu'on savait que je voulais apprendre et du coup peut-être, heu je sais pas, j'entends parler des sites internet comme Preply ou des choses comme ça, des trucs où tu peux, soit avoir du coaching. Comme ça, tu t'es tu tu peux avoir quelqu'un avec toi, soit, heu, soit il y a des associations, des des groupes comme ça avec qui tu peux apprendre des langues, je pense. Ça peut être sympa à tester ouais.
<chuckles> <laughs> Ah oui. <laughs> Mmh mh. Bah c'est sûr. Pourquoi pas? comme quoi. <laughs>
Ouais c'est ça. <chuckles> Suffit d'en parler et puis. Maintenant il faut mettre en place, ouais.
C'est sûr. ouais, bah, c'est top. C'est ça, ça peut être le plus dur, heu, bah, puis trouver aussi les gens avec qui ça pourrait matcher ou pas. <chuckles> Ça va peut être pas être le plus évident.
<chuckles> Ouais, ouais, Ouais. Ouais. C'est ça que c'est un truc qui rentre en compte aussi mais mais bon, heu ouais moi je sais que je je m'adapte facilement au groupe et aux personnes donc heu, je me dis: «Bon bah au moins ça va, j'ai pas» C'est vrai qu'il y en a, ils sont un peu phobiques de la foule. <chuckles>
Ah oui. Ca marche. Oui. Oui, toi ça va, c'est pas ton cas, tu te forces pas trop, forcément, heu
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Si quelqu'un me saoule, je l'ignore et puis je pars, heu, <chuckles> Ou non je enfin je reste là, mais tu sais je l'ignore comme ça, heu, pas besoin de se soucier ouais.
<chuckles> Ouais tu pars, c'est OK. Tu l'ignore, heu ouais. Donc ça va, tu arrives quand même à être sociable et tu tu as pas à te forcer non plus ou à te motiver trop plus que ça pour vraiment être en groupe, quoi.
Non, non. Ca je pense que j'ai beaucoup exploré, je pense je suis je maîtrise ce côté-là et je sais aussi qu'il faut pas se laisser toucher. Tu sais il y a quelque chose qui arrive, tu laisses passer comme ça tu tu restes serein. Tu tu créer pas de tension et puis ça passe. Puis toi, tu vis ta vie. <chuckles>
OK. Mmh. OK. C'est sûr. Ouais c'est c'est une bonne chose. C'est clair. Un bon conseil. Ah bah en tout cas, je te remercie beaucoup, c'était hyper in intéressant comme échange.
Ouais c'est vrai. Ouais. <chuckles>